Wow, nghe bạn nói về việc là phải làm quá nhiều thứ cùng một lúc, đúng không? Mình hiểu cảm giác đó đó áp lực như thế nào luôn! Nó giống như là đầu óc lúc nào cũng phải, ờ, bật trong cái chế độ là, ờ, chạy max công suất 100%, đúng không? Nhưng mà chưa xong cái việc này nó lại phải cứ phải nhảy sang cái công việc khác, đó. Ờ, điều đó cũng hiểu rõ hơn về cái hành ờ, cái công việc hiện tại của bạn nó đang rất là gặp vấn đề luôn. Thì không biết là, ừm, bạn thường những cái làm những cái loại công việc nào cùng lúc nhỉ, ví dụ như là, ờ, họp hành, trả lời hành chinh tin nhắn hành chính hay là công việc về chuyên môn cần tập trung cao vậy?
Đúng rồi! Ừm! Thì, ờ, mình thường á, mình đa nhiệm á, là mình sẽ từ cái việc tập trung cao giống như là edit video, sau đó là mình sẽ làm những cái đa nhiệm như là, ờ, trả lời tin nhắn khách hàng nè, rồi đăng bài lịch đăng bài nè, rồi, ờ, quản lý chất lượng sản phẩm của các bạn khác nè, quản lý chất lượng sản phẩm về, ờ, truyền thông đó. Và cũng như là mình tại vì mình làm về cái giải, ờ, bóng rổ mà thì mình cũng phải ngồi mình tính trận thắng, trận thua, tính hiệu suất, rồi coi hình ảnh của các bạn đã được chụp một cách rõ nét chưa, đẹp chưa để mà đăng. Đó, thì bạn thấy là cái việc mà mình đa nhiệm nó từ trải dài từ cái cần tập trung cao cho đến những cái mà nó rất là mang tính linh hoạt luôn.
Ừm. Trả lời tin nhắn. Ô kê! Wow! Ừm. Wow! Ô kê. Rồi, thì cái công việc của bạn nó nó khá là nhiều, đúng không? Từ cái việc là đăng bài kiểm tra chất lượng của các bạn khác. Rồi, thì cái công việc đó thì có bạn có làm xuyên suốt việc này xong bắt đầu lại xuyên suốt việc khác hay là, ờm, b bạn làm việc này xong, xong chuyển sang việc xác, lại quay lại cái việc này nữa?
Đúng rồi! Ờ, thì mình làm xuyên suốt luôn. Có nghĩa là, ví dụ trong thời l thời điểm mà mình edit video đó mà lỡ có khách hàng nhắn cho mình á, là mình phải dừng video lại xong rồi mình trả lời, trả lời xong rồi mình quay lại mình edit video. Xong rồi ví dụ mà ở bên, ờ, lịch á, ở bên các bạn consultant mà các bạn báo là "Anh ơi, bây giờ phải đăng cái lệnh như thế này, cái lịch như thế kia", thì mình cũng phải qua mình kiểm tra đúng rồi, mình phải qua mình duyệt một cái, xong mình phải mình thấy cái nào mà không ổn là mình phải chỉnh, xong rồi mình lại tiếp tục quay trở lại. Cho nên nếu mà nói gián đoạn thì mình nghĩ là nó chỉ gián đoạn cái lượng việc làm hiện tại thôi, chứ còn về cái workflow, cái cái lượng việc mà mình làm cả ngày thì nó sẽ không gián đoạn luôn mà nó sẽ liên tục, liên tục, liên tục, liên tục!
Ờ, ô kê. Dừng hẳn luôn. Lại chuyện nữa! Trời ơi! Ừm.